Olha, me conta uma coisa, o que te traz, assim, mais inspiração, o isolamento ou a troca com as outras pessoas?
Então, eu, isolamento. <laughs>
Ah, você gosta de ter o seu momento ali, sozinha?
Ah, com certeza, é terapêutico pra mim. E, assim, eu acho que tem, né, existem dois tipos de pessoa, quem se recarrega e se inspira com outras pessoas, né, saindo, vendo gente, socializando, e tem também, né, o outro lado, <laughs> que no caso é o meu, que se regenera, eh, estando u s um pouquinho sozinha. Eu com certeza sou uhum, esse tipo.
Hum. O outro lado da moeda, né.
Então prova assim sim?
E assim você conse você costuma, tipo as suas ideias, né, as suas inspirações, elas costumam surgir então quando você tá mais sozinha, quando você tá mais tranquila, do que quando tá com muita gente falando ali n muitas opiniões costumam te confundir?
Mas é. É, na verdade, é assim, sabe, não é nem a questão de da opinião das outras pessoas, mas é que é como se eu ligasse um piloto automático que ficasse só escutando e e normalmente, né, quando se junta assim várias pessoas, é difícil que saia alguma coisa de concreto, porque justamente por isso, cada um tem uma opinião, e no final eu não não constrói nada, são raríssimos os casos, né, que que sai alguma coisa assim de realmente concreto, então assim eu uhum. Então, assim eu eu, por exemplo, durante a semana, às vezes ou uma vez a cada 15 dias, isso, hã, é um caso assim, um pouquinho mais extremos, sabe. Eu pego, digo, aviso em casa, né, ah, meu companheiro e falo: "Olha, eu não vou não vou voltar para o almoço e vou ter que ficar aqui até mais tarde no trabalho," e na verdade, não é verdade, <laughs> é que aham, porque ele não entende o fato que às vezes eu preciso desse momento, e aí quero ficar sozinha, não é questão que de nada pessoal sabe com a outra pessoa, poderia ser ele ou qualquer outra pessoa, mas é que eu preciso desse momento e às vezes as pessoas tendem, né, a levar isso muito para o pe para o lado pessoal, ai, não quer ficar comigo, ai, não quero almoçar sozinho.
Aham. Hum. Que dê bom, né? Uhum. <laughs> Uhum. Exato.
<laughs>
E você você tem então aquela bateria social que as pessoas costumam falar, tipo chega um um certo período ali, e você prefere ficar mais quieta, sem tanta gente por
Tenho. Uhum. Com certeza, eu sou tipo criança, sabe, e, que assim tô ali em algum evento social, chego super animadona, aí chega uma certa hora, eu do nada, perco o interesse, encho a paciência ali de estar ali, e vou embora do nada, vai embora? Aham, vou e vou embora. <chuckles> Obrigada, tchau tchau, um abraço para todo mundo e vou.
Tchau. Foi bom enquanto durou, né. Pois é. Isso.
Aham, então é isso, sabe, eh, normalmente eu acho que essas pessoas que se isolam pra poder ter mais inspiração, para poder ter o momento de higiene mental, né, que eu acho que assim, eh, quando a gente tá no piloto automático, no caos ou fazendo ou agindo com pessoas assim, sem ser como no ambiente de trabalho, né, que nós não somos nós mesmos cem por cento e não dá, né, pra ser porque justamente é trabalho.
Hum. Uhum. Sim. É, impossível.
É, eu acho difí é exatamente, eu acho difícil a mente ser fértil.
Uhum.
Então acho que é uma coisa que que tem que ser cultivada, sabe, é é como a arte, né, é é inspiração.
Verdade
Então, se s é se tá num vai o que você criar vai ser fruto do meio onde você está. Se, ou você q tá no caos, né?
Uhum, faz super sentido isso. Faz super sentido. E já teve alguma situação assim, em que você precis precisou se isolar, pra tomar alguma decisão, sabe ou pra pensar em alguma alguma ação?
É, na verdade eu precisei me isolar para não pensar. <laughs> Ao contrário
<laughs> Pra não pensar. <laughs>
Mas sabe, quando você entra naquele loop infernal, né, que você consegue pensar só naquela coisa, pensa sempre ali, não consegue ver saída? Eu fiz ao contrário. Eu, eh, eu precisei assim, de destacar completamente, peguei um final de semana e fui embora para um lugar ali, uma praia aqui perto. E e fiquei ali, be assevos, disse: "Olha, eu preciso se eu não se eu não tiver esse momento, né, de destaque total, eu não vou conseguir inventar nada para poder tirar essa situação, <laughs> me tirar essa situação".
Uhum. E você foi sozinha?
E Fui sozinha. Fui eu e meu cachorro. <laughs>
<laughs> É o máximo de companhia, que você permitiu. <laughs>
É esse é, exatamente, até porque é muito parecido comigo. E, é isso, né? <laughs> O que que acontece? Sim.
Uhum. E assim Hum. Mas você não tem medo, eh, por exemplo, desse isolamento, assim, te fazer mal? Colocar você num estado de de achar que você está se isolando porque você quer, mas de repente a me a mente te burlar de alguma forma, e você achar que você está sozinha? Tipo, sozinha no sentido ruim, tipo, que você não tem um apoio?
Uhum. É, eu acho que sim. Em algumas situações atrapalha muito, porque a gente tem muito aquela coisa, né, de "ah", eh, "não tô muito ok para socializar. Tô com um pouquinho de baixo astral", né? Então "se eu não estou bem para me mostrar", entre aspas, "publicamente feliz, como todo mundo é acostumado a me ver, prefiro me isolar".
Uhum.
Então sim, acontece, já aconteceu. Só que eu tive a sorte de quando aconteceu, eu tenho eu tinha uma pessoa muito próxima de mim, que me conhece bem e que entendeu e não desgrudava de mim, que é a minha prima. <laughs>
<laughs> Então, assim já.
Aham. Batia, assim, na minha casa e vinha. <laughs>
Mesmo quando você não queria, estava ali. <chuckles>
"Vai ficar sozinha, não". Uhum, uhum. Porque ela entendeu que não era, né, um isolamento normal. Era já um um isolamento de que tinha alguma coisa que, hum, que não estava legal, né?
Super, né? Que não encaixava, né? Que não estava indo pra um caminho muito legal, assim.
Isso.
E, assim, pra você tem inspirações. Vamos supor que você precisa ter inspiração para alguma coisa, pra pra uma mudança, eh, de emprego, de vida ou até pra uma mudança, assim, em com você mesma.
Isso, exatamente Uhum. Verdade, verdade.
Você prefere você prefere se isolar totalmente, ou você em algum momento faz alguma troca com alguma pessoa? E aí, depois você se is depois dessa troca, você se isola pra pra pensar sobre.
É, fazer assim, exato. Por exemplo, converso tem essa minha prima que a gente conversa muito, por exemplo, e, sim, eu levo alguma questão minha, né, a ela, assim como ela também a mim.
Uhum.
Ela me diz o que ela acha ou o que que ela faria, né, <laughs> no meu lugar, se ela ver alguma outra solução, à parte aquela que que eu tenho, e, hum, e depois eu me isolo pra decidir, né? Porque não quer dizer que a gente pediu a opinião da outra pessoa, que a gente vai decidir o que a outra pessoa disse. Então com e no final acaba sim, <laughs> morrendo no isolamento. <laughs>
<laughs> É. Ti É. Dizem que quan às vezes as pessoas pedem a opinião do outro só pra ter certeza daquilo que elas querem, né?
Exatamente, pra escutar a nossa ideia em voz alta, né, <chuckles> dito de um em da boca de outra pessoa.
Costuma eu gos verdade. E você costuma ter algum ritual assim, quando você quer conversar com você mesma? Quando você quer algum algum tipo de inspiração? Tipo sair pra caminhar, ou fazer uma ioga, ou colocar alguma música, ou ler algum livro ali que te inspire, né, de de você tomar alguma decisão?
Uhum. Sabe, o que que eu faço? Eu vou no banheiro, acendo uma velinha perfumada, coloco uma musiquinha relaxante, apago a luz, né, deixo só aquela luzinha ali e fico ali sentada com um banquinho, sabe igual idoso. <laughs>
Hum. <laughs>
Com um banquinho debaixo do chuveiro, relaxando e pensando. É, atualmente é o momento que tenho mais privacidade dentro de casa, né, <laughs> quem mora com família
Sério? Porque quando você tá no banheiro, você consegue é, você sabe que ninguém vai te perturbar.
Ainda me concedem aquele momento. <laughs>
<laughs> Você sabe que ninguém vai te perturbar ali, você toma aquele banho premium. <chuckles>
Aham, exatamente: "Ah, o que que tá fazendo aí? E esse banho todo demorado." E dentro tudo embaçado, aquele cheiro de vela. <laughs> Mas isso funciona muito comigo.
<laughs> Assim Ah, imagina, traz uma sensação de relaxamento mesmo, e assim, você já acos acostumou, né. Já fez isso? Você já provou escrever os seus sentimentos, a sua inspiração, tipo um diário?
In Sim, mas no final das contas, eh, o que que acontece: quando eu escrevia e depois lia o que eu estava escrevendo, <laughs> eu me dava conta o quão confuso <laughs> estava o meu pensamento, né? <laughs>
Hum. Uhum. Olha! Mas ajudou, então, porque fez você entender que estava confuso.
Então, pra aquela situação ali em específico, sim, porque era o momento que eu tinha que colocar assim, né, no papel e na caneta, eh, todas as questões de que eu ia me mudar de país. Então me ajudou muito naquele momento. Depois daquela vez ali eu não fiz mais, tipo, a assim, porque não teve necessidade, sabe. Eh, hum, as outras, as outras questões que aconteceram eram, assim, coisas normais que, né, não tinha que ficar avaliando, né, muitas possibilidades. <laughs>
Uhum. Sim. Muito pra onde correr.
Ah é, né, não tinha jeito. Não tinha jeito.
Então você acha você acha que escrever, né, quando você tá, assim, alguma coisa te perturbando muita muito tempo, ou quando você precisa tomar uma decisão, você acha que escrever pode ajudar a a visualizar o problema?
Com certeza. Mas eu acho que, mais do que escrever, nesse caso, realmente é conversar com alguém, né. Mas, assim, eh eh, eu procuro sempre, quando eu tenho alguma questão, ah, se a questão é um exemplo de relacionamento, eu não vou perguntar a um parente falido em todos os casamentos, né. <laughs> É igual perguntar <laughs> de investimento e finanças com uma pessoa que conseguiu falir, que não tem R$ 1,00 no bolso e não conseguiu construir nada. Então, assim, pode servir de exemplo como o que não fazer, mas também mas não clareia, não dá ideia nova, né. Então acho que às vezes, eh, sim, é necessário um pouquinho de de equilíbrio, né, entre as 2 coisas: o isolamento e a troca, né, com com alguns outro com outras pessoas. Porque, no final das contas, a decisão é sempre nossa. Então <chuckles> sim.
Uhum. Uhum. É, é, é verdade. <chuckles> Uhum. Exatamente. E já aconteceu Exato, exatamente isso. No final das contas, eh, a decisão é sua. Mas, assim, mas já aconteceu o contrário? De você ter uma troca com alguém e as suas ideias clarearem, assim, te trazer inspiração? Você conversando com outra pessoa, tendo uma troca?
Exato. Sim, com certeza, e então aconteceu no meu trabalho, quando, eu tenho um amigo que trabalha comigo, que foi ele que me arru arrumou o trabalho, eh, que eu faço agora, e aí o que que acontece, eh, eu não sabia como fazer, e, pra praticamente assim, encontrar uma solução para o meu chefe, eh, pra poder me manter na empresa fazendo só meio turno, sabe, porque era uma questão muito burocrática, de de opções, assim, de de questão de contrato, e aí o que que acontece, eu estava com essa coisa sozinha dentro de mim, já há mais de 1 mês, que eu não sabia o que fazer, não sabia que tipo de solução, né, como organizar a logística do trabalho, pra poder apresentar o problema já com a solução, né, pra ele.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim.
E aí, eh, eu encontrei com esse amigo por acaso no estacionamento do trabalho, porque a gente faz horários diferentes, ele falou: "O que que tá acontecendo? Né, que você que você tá, assim, um pouquinho azeda". <laughs>
Quieta. <chuckles>
Aham. Ele já co já me conhece, né. E de aí pegou e e eu peg eu peguei e disse, né, o que que estava acontecendo. Gente, é incrível como, às vezes, escutar também outra pessoa, né, que está de fora ali da situação, pode clarear s su sua mente, né, e abrir outros horizontes para qualquer coisa. U u inspiração para resolver um problema ou pra fazer uma viagem. Ele já me ajudou com isso também. Eh, então, ele pegou e me deu a solução, assim, como se fosse uma coisa super simples, e eu estava ali há mais de um mês <laughs> pensando.
Aham. Estava ali quebrando a cabeça.
Aham. Exatamente. É quando a gente fica preso, né, no problema ali, só ruminando a situação, muitas vezes a gente deixa, né, muito a a mente vagar e não vai no ponto real da da situação. Ele me ajudou assim em 15 minutos, o que eu não consegui pensar em um mês. <laughs>
Uhum. <chuckles> Olha, então, se s você diz que, às vezes, é bom trocar informações com outras pessoas também para ajudar a clarear as ideias e não só a se isolar?
Resolveu. Claro, eu acho, assim, que mais do que perguntar a qualquer pessoa ou perguntar, eh, em base ao assunto, a questão, né. É como eu falei, assim, eu não vou vou pedir o opinião de casamento com uma pessoa falida nos relacionamentos, né. Então, eu acho que a gente tem que mais es assim, escolher, se você tem que perguntar alguma coisa pra uma pessoa que não tem nenhuma experiência, que tem ou a mente fechada, ou vai perguntar de sobre viagem e mudança de continente de país para uma pessoa que saiu do próprio bairro da própria cidade, é claro que, né, que não vai entender. <laughs>
Uhum. <chuckles> É, não vai entender suas questões. É, mas você tem razão, acho que troca tem que ser sempre com uma pessoa certa, né. <chuckles>
Exatamente. Exato. Eu acho que para atingir um equilíbrio e realmente poder ser útil, sem ser uma coisa, sabe, traumática, assim, tem que escolher quem perguntar. <laughs>
Aham. Olha, adorei essa conversa, viu. Obrigada mesmo por compartilhar um pouco da tua história.
Eu também. Obrigada, <chuckles> até.
Até a próxima.